Ты знаешь, э, хотелось выговориться на одну тему, э, которая вот меня под праздники особо начинает волновать, потому что сейчас, э, нужно вс встретиться, там, с массой различных людей в различных компаниях, в различных местах. И, м, у меня, э, какое-то время назад стало возникать какое-то, ну, не совсем комфортное чувство в компании людей.
Да. Понимаю.
А, щас объясню. Дело в том, что я переехала в другую страну
Да, давай.
а, и язык этой страны я ещё нормально не выучила. То есть я выучила на каком-то бытовом уровне а, и разговаривать в прист в принципе могу, поддержать беседу, в принципе могу, но, э, тяжело иногда бывает. И вот ст э, сейчас нужно встретиться с большим количеством людей разных на разных, там, вечеринках. И я чувствую себя достаточно неловко, именно потому, что я не могу нормально общаться, но помимо этого, дело в том, что если бы менталитет был один какой-то, да, похожий, может быть, это всё было бы з сглажено. А поскольку менталитет-то совсем другой, то есть это получается какая-то такая двойная неловкость, да, то есть не знаешь иногда правильно, как себя вести
Так. Да. Понимаю.
А, плюс ещё <chuckles> я язык, как бы, да, не очень хорошо изучен. Иногда кажется, вообще ляпнул какую-то глупость или как-то, может быть, сделал какой-то не такой жест, или, может, просто так не принято, но, в общем, какая-то неловкость на неловкости сидит и неловкостью погоняет, как говорится.
Так. Да.
Вот, и я как-то, э, себя очень, э, неуверенно стала чувствовать именно вот, да, на таких вечеринках.
Да, непросто. Да, спасибо, а, что поделилась своей ситуацией, своими чувствами. Правда, это очень, м, распространённая проблема, особенно, когда это незнакомая страна, это всё усугубляется. И правда, может быть очень непросто взаимодействовать, м, с людьми вот на таких, ам, каких-то событиях, мероприятиях, где большое количество людей с разным менталитетом. А, давай попробуем как-то помочь тебе в этой ситуации и, может быть, хотя бы немного комфортнее себя начать ощущать.
Спасибо. Да, давай попробуем.
Ага. А скажи, пожалуйста, а вот э, в каком количестве людей ты обычно себя уже начинаешь ощущать как-то неловко, некомфортно? И имеет ли здесь, а, значение как раз таки то, что это другая страна или вот, э, допустим, в том же количестве людей, но людьми из твоей страны, а, ты бы себя ощущала более спокойно?
Ты знаешь, вот мне кажется, это именно потому, что, а, другой менталитет и другой язык. Вот это является самой главной причиной моей неловкости, ощущения этой неловкости. Потому что дело в том, что, э, когда я говорю на или на своём языке, или на английском языке, у меня такой проблемы нету, потому что я эти 2 языка, э, знаю, ну, практически в совершенстве. А, и, э, тогда уже неважно, какое количество людей, э, м, особенно если это знакомые люди, то вообще проблем нет. Незнакомые- там тоже начинается какая-то неловкость, если честно. Вот. А когда это не особо знакомые люди, в н э, не особо знакомой стране, да, на не особо знакомом языке, то я уже даже вот если даже 3 человека, я уже начинаю как-то подёргиваться и чувствовать себя неловко.
Так. Понимаю. Да. Да. Да, понимаю. То есть основная проблема как раз таки в том, что тяжело взаимодействовать с, э, м, людьми, а, другой культуры, другого менталитета. А, и, в принципе, какого-то страха, а, м, скажем так, больших компаний как таковых у тебя нет, правильно?
Да. Да, ты знаешь, у меня нету вот, э, страха б какой-то большой компании, опять же, если это, а, в ну, вот, э, на родном языке, на английском языке или если это знакомые люди. А вот, э, да, вот так, м м, меня уже б для меня уже большая компания- это вот, там, начиная от 3 человек, если это всё совсем незнакомое в любой сфере.
Да. Да, понимаю. А, ну, а, в тогда, конечно, а, важно в первую очередь <grunts> не считать себя ниже, э, каким-то образом тех людей, с которыми ты взаимодействуешь на таких мероприятиях. А, я имею в виду, вот, э, людей, которые говорят на другом языке, и если их большинство, то может казаться так, будто бы ты вот чем-то хуже, ниже их, потому что их же большинство. И, как правило, м, большинство- это то, что правильно. Но на самом деле это не так. А, и то, что ты говоришь на другом языке, то, что ты можешь быть, там, даже одна, а, вот из этой страны, откуда ты приехала- это абсолютно нормально. И это не делает тебя как-то хуже, и, а, это не делает тебя глупее. И на самом деле, м, скорее всего, никто из те из тех людей, которые будут на этом мероприятии, а, не будут считать, а, так, как ты можешь думать, они считают. То есть как-то считать себя глупой, неуместной и так далее. Как правило, наоборот, люди, м, заинтересованы, стараются помочь. И поэтому, если вот эту мысль постараться себе вложить в голову, возможно, будет гораздо легче воспринимать такое общество, потому что когда общество перестаёт быть врагом, а, ты начинаешь чувствовать себя более спокойно, потому что выключается вот этот режим, а, ощущения опасности. Э, вот как ты думаешь, если ты себе будешь хотя бы раз в день напоминать о том, что, м, незнание 2 языка- это абсолютно нормальная практика, особенно при переезде. И что, м, скорее всего, только ты, э, считаешь, э, это чем-то глупым. Вот если ты будешь себе напоминать об этом, как ты думаешь, а, получится ли у тебя, а, почувствовать себя более спокойно на каких-то таких мероприятиях?
Мгм. Да. Да. Конечно. Ты знаешь, я думаю, точно получится чувствовать себя более спокойно. А, просто действительно я как-то, может быть, э, ожидаю от себя, что я вдруг начну говорить на уровне, <chuckles> да, а, вот, э, людей, носителей этого языка, хотя, э, ещё достаточно много должно времени будет пройти, чтобы я действительно себя почувствовала уверенно. И это абсолютно нормально. Вот я сейчас представила себе, если бы в моем окружении был иностранец, <clears throat> который, ну, вот говорил на русском языке, пытался хотя бы говорить, да, как-то вот на на базовом каком-то. Я бы, сь наоборот, как-то с уважением бы отнеслась к такому человеку, что человек учит другой язык, ам, и это сложно, это непросто и здорово, да, что вдруг иностранец учит русский язык. И мне нужно как-то, может быть, себя тоже с эт ну, смотреть на себя с этой стороны, что, наоборот, ко мне, может быть, даже вот с каким-то некоторые люди будут относиться с в с пониманием и, может быть, кто-то даже с уважением, что я учу этот язык, и я стараюсь. Я к себе слишком, наверное, ну, как бы, да, строго отношусь в этом плане.
Так. Понимаю. Именно так. Да. Конечно. Да, ты права. Конечно. Да, ты размышляешь абсолютно здраво. А, ты права. А, в том, что А, на самом деле, м Скорее всего, тебя даже будут уважать, а, за то, что ты стараешься, что ты, м Прилагаешь какие-то усилия к тому, чтобы понять этих людей лучше. То есть, это не они прилагают усилия, а ты прилагаешь усилия. Это достойно уважения. А, и, конечно, если тебе становится тревожно, можно попробовать, а, какие-то дыхательные техники для того, чтобы, а, просто даже на физическом уровне успокоиться. То есть дыхание, оно помогает, э, немножко выровнять сердцебиение. Эм, соответственно, м, за счет этого ты начинаешь ощущать себя более расслабленно. Вот, и такие практики можно делать, в принципе, в любом месте. А, буквально 5-10 минут, а, дыхания на счёт, глубокого дыхания. И тебе может, а, это помочь именно на физическом уровне, снизить тревогу, собраться с мыслями и настроиться на какое-то, а, более спокойное, размеренное времяпровождение, вот, в окружении всех этих людей. Скажи, пожалуйста, а пробовал ли ты когда-нибудь до этого дыхательные практики?
Да. Да. Да. А, ты знаешь, я с тобой абсолютно согласна. Я пробовала их делать, но, конечно, не вот не на вечеринках, не в присутствии людей, а просто дома, когда мне как-то там, скажем, тревожно или неспокойно, или там мне нужно прийти в какое-то определённое состояние. Я вот подумала, что, может быть, мне стоит сделать какие-то дыхательные практики перед тем, как, э, пойти на вечеринку. Ну, то есть, как бы, чтобы не начинать это делать прямо там, потому что это может, да, мне ещё больше неловкости добавить, если я начну как-то странно дышать. Вот, то, что мне нужно, ну, как бы у меня есть несколько таких дыхательных упражнений, но для них нужно вот прямо уединиться.
Да. Да. Да, я понимаю.
Т мгм. Да, вот поэтому, может быть, как-то сделать вот прямо перед тем, как ты заходишь туда, я даже могу это в машине, например, сделать. То есть главное, чтобы не в присутствии кого-то.
Конечно. Да, конечно, если тебе комфортнее, а, делать какие-то практики наедине с собой, то вариант э, эм, подышать или помедитировать, а, перед тем как зайти в какое-то помещение, в машине или дома, в комфортной для тебя обстановке- это тоже отличный вариант. И, м, если тебе так комфортнее, то, конечно. Вероятно, это будет для тебя наиболее подходящий вариант. Также, если ты уже там себя почувствуешь как-то, м, тревожно, можно попробовать найти просто уединённое место и тоже провести какую-то, а, не то чтобы даже практику, просто хотя бы 30 секунд размеренно подышать. Это тоже может произвести хороший эффект.
Да. Да, я обязательно воспользуюсь твоим советом, потому что дыхание всегда меня- и любые практики, связанные с дыханием- всегда меня очень хорошо успокаивают. Спасибо, что выслушала и поддержала.
Так. Конечно, всегда пожалуйста. Если возникнут еще вопросы, обращайся.